Ồ, vậy thì, ờ, cũng là, gọi là, chắc là cái việc mà chọn đồ như vậy là cũng phải kinh qua một quãng thời gian rất là dài rồi để mà có thể lựa chọn được những cái đồ phù hợp ừm, chứ cũng không phải là ngẫu nhiên. Ừ, thế thì khi mà bạn mua đồ cho gia đình ấy, cho mọi người trong gia đình thì, ừm, trước khi mua có hỏi ý kiến mọi người màu sắc không? Hay là, ờ, mình quen quá rồi, nên là mình hiểu quá rồi nên mình có thể tự quyết được?
Suy nghĩ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi đó bạn. Ừm. Giống như trường hợp nếu như mà mình chọn cái màu sắc cho chồng mình đi, mà chọn màu sắc mua đồ cho chồng mình á, thì, ờ, chồng mình sẽ rất là dễ, miễn sao đừng mua cho ảnh màu hồng là được. <laughs>
Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừm, miễn sao không phải màu hồng. Ừm.
À, còn kiểu là đúng, màu đen, màu trắng, ờ, màu xám, màu xanh, miễn sao cái màu nào mà mình thấy nó đẹp mà ờ, là ảnh sẽ mặc được, đó. Còn ví dụ như với mẹ đi, mẹ mình đi, thì đương nhiên nha, mình sẽ hỏi ý kiến trước, hoặc là thậm chí là mình sẽ chở mẹ ra đến tận cái nơi đó để mà mẹ chọn cái kiểu nè, chọn cái màu sắc cho phù hợp với mẹ nhất, ừm.
Ừm. Ừm, thế thì, ưm, tức là cái màu sắc đấy nhiều khi nào cái tâm lý của mỗi người nó cũng thay đổi theo độ tuổi nữa, đúng không? Ờ, đó, thế thì rồi cà khi nhiều khi nà ở cái độ tuổi này mình thích những cái màu nó rực rỡ một chút, nhưng mà khi mình có thêm một chút tuổi rồi thì mình thích những cái màu nó hơi dịu dịu xuống, đúng không? Ờ. Ồ, thế thì có một cái nữa mà mình muốn hỏi đó nà, ừm, khi mà chọn đồ rồi thì, ờm gọi là, cái tâm trạng của mình ấy, nó thay đổi thì, ờ ừm, khi mà cái tâm trạng của mình nó thay đổi, thì bạn có thay đổi đồ kiểu như là, ờ, hôm nay bây giờ mình đi ra ngoài ờ, ví dụ trong một ngày nhá, có rất là nhiều việc, đó, thì khi mà mỗi một sự kiện trong một ngày đấy mình thay đổi một bộ đồ không? Hay nà mình, kiểu như nà, chọn một bộ đồ cho nguyên một ngày thôi?
Đúng, khác nhau. Ờ, đúng rồi đó. Đúng. Ừm, đúng rồi bạn. Ừm. Sao? Ừm. Ừm. Ừm.

Ừm, mình thì, gọi là, hông có phối nhiều màu đâu nha, mình chỉ thích thích những cái sự, gọi là, đơn giản hoặc là, ờ, hoa hoè thôi thì có, nhưng mà phối mà nhiều màu sắc mà nó, à, chói loá quá là hổng có. <laughs>
Ờ. Ừm, tại vì bây giờ nhiều bạn ấy nà, ờ, phối nhiều màu sắc quá xong nà không biết là tâm trạng của mình lúc đấy như thế nào nữa, kiểu, vừa có màu tươi, đúng không? Vừa có màu tươi xong vừa có màu trầm.
Ừm. Nó n nó rối, đúng hông? Ừm.
Ừm, bây giờ có một cái trưởng phái nữa nà mọi người cũng hay chọn màu sắc cà c theo phong thủy hợp mệnh nữa này. Thì không biết bạn có một cái người, gọi nà, hơi, gọi là, ưm, tin về phong thủy một chút không? Ờ.
Ừm, ơi Có, có, ừm, có, có, có, đúng rồi, mình á thì cũng khá là, gọi là, cũng tin vào phong thủy nha, khá là tâm linh đó, à, thì mình sẽ chọn cái màu mà nó phù hợp với cái, gọi là, cái mệnh của mình, à, ờ, là cái màu, gọi là, màu vàng, màu cam á.
Ờ. Ờ. Ừm. Ờ, những cái màu mà nó hơi mang tính nà nóng một chút à? Thì, ờ, ờ, tức nà chắc nà thế nà bạn mệnh kim à? Ph ờ, phải không? Ờ, mệnh kim nà sẽ chọn những cái màu vàng. Ừm, thế thì khi mà chọn những cái màu sắc này bạn có cảm giác nà mình có tự tin hơn không? Và cảm giác nà một ngày việc của mình nó may mắn hơn không?
Đúng rồi, ừm. Đúng rồi, đúng rồi bạn, ừm, đúng, đúng, mình mệnh Kim. Ừm. Ừm. À, đương nhiên thì theo cái, gọi là, tâm linh đó đó bạn, theo phong thủy thì sẽ mang cái ý nghĩa là, ờ, mình mặc cái màu hợp phong thủy của mình là mọi việc nó sẽ, gọi là, được, ờ, thuận lợi. Đó, thì mình mặc vào thì đương nhiên nó cũng tạo ra cho mình cái cảm giác là, ừ, thuận lợi <laughs> thuận lợi thiệt. <laughs>
Ừ. Ừm, ừm. <laughs> Thì người ta cứ thoải mái hơn, rất là vui tươi hơn khi mà đón nhận những cái công việc, ờ.
Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, nhưng mà cái, a, ngược lại nha, trường hợp ví dụ như mình mặc cái áo, gọi là, hợp phong thủy của mình rồi nhưng mà cái chuyện nó xảy ra hổng có được như ý mình, thì mình sẽ hổng có đổ lỗi cho nó đâu, à, mình sẽ tìm cái cách, à
Ừm. Ừm. À, tức nà